Eu gostava muito dos funk antigos e o funk deles são, assim, a melodia e tal, já remete mais o funk antigo. Aí meus pais gostaram, você acredita? <chuckles>
Nossa! Educação musical para os pais, é isso? Olha só, que coisa.
Exato. Introduzir Lady Gaga na vida deles também.
Nossa, pois veja só, ainda bem que você não é da época da Madonna, né, você não é da época da Madonna, você não
Aí em compensação Não, mas eu já ia falar isso agora, inclusive, minha mãe super é fã da Madonna.
O quê? Olha só. Então é uma coisa genética. <chuckles>
Ela introduziu a Madonna na minha vida. <chuckles>
Que coisa mais legal. Então sua mãe também gosta de música?
Sim, a minha mãe adora, inclusive, o meu pai deu de presente pra minha mãe pra ela ir em um show da Madonna, quando a Madonna foi para o Brasil.
Hã. Nossa! Ah, então você aprendeu você aprendeu essa descoberta musical que vira vício com a sua mãe, né. Você descobriu. Entendi, entendi. Ent
Sim. Nossa, minha mãe ficou tão feliz. <chuckles> É, pois é. Mas o meu pai assim, os meus pais de uma forma geral eles sempre gostaram muito de música, também. Então, talvez, eu tenha puxado eles assim nesse ponto. <chuckles>
Ah. É lógico, ela e você tem mais irmãos?
Não, eu sou filha única.
Ah, então todo toda a informação musical recaiu sobre você mesmo, né. Eu entendi, eu en
Exato, recaiu sobre mim. Assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho, sabe, com o meu repertório musical mostrando pra eles
Educando os seus pais. <chuckles>
e eles também fizeram um bom trabalho me mostrando ali alguns também.
A